تحسي طاقة مُهدرة، يعني بجد هي طاقة مُهدرة، وما لهاش أي لازمة أصلًا فكرة إن الناس تقعد تتناقش في حاجة زي كده. بس الكلام ده أنتِ ت يعني وجهة النظر دي تبنيتيها مؤخرًا مثلًا، والّا كانت عندِك حتى وأنتِ مثلًا في أول بقى الsocial media وظهور الsocial media؟ آه. <giggles>
بالضبط. لا أحكي لِك موقف أمّا كُنت في أول الsocial media <chuckles> بس أنا كنت في الأول بصراحة سخيفة وكنت ب كنت بانشر أي حاجة، بجد كنت بانشر أي حاجة و و و وكل حاجة. أنا كان ليّا السياسة، في الكورة، في الدين، في كل حاجة، ولا كأني البنت المثقفة اللي ما فيش منها بالضبط فكان ساعات في ناس تدخل تت تتكلم مثلًا تنتقد أو حاجة، أو تدخل تقول مثلًا إن هي مخالفة رأي سياسيًا. فاللي هو أقعد بقى أدخل أجيب لهم إثباتات، وأدوّر وآجي وأعمل، وهُم يقعدوا مثلًا يتكلموا بجد.
<laughs> قولي لي. آه. امم. راشقة في أي حاجة <chuckles> أيوه. إمم. أيوه. أنتِ كده صح، أنتِ كده مِيّة، مِيّة أنتِ كده عدّيتِ بكل المراحل. أيوه.
أيوه، واللي هُم يقعدوا يقولوا لأ وي وبتاع، واللي قُدّامي بقى اللي هو إيه أنا لمّا بابقى شايفة إن أنا خلاص لو جِبت إثباتات وكل الدلائل، اللي قُدّامي هيسكُت، يفضل اللي هو يتكلّم، فأروح أدوّر على دليل تاني، فأرجع تاني آه. باحس إن أنا بجد كنت باستُنزف وكنت بجد دمي بيتحرق جدًا، وبانفعل جدًا، وأفضل قاعدة يعني أنا بجد أفتكر إن أنا الpost ده كان تقريبًا حاجة و70 comment أنا والشخص اللي بنتخانق مع بعض ده بجد، وأنا أصلًا ما أعرفهاش أ في الأول وفي الآخر أنا ما أعرفها هي حد بس عادي عشوائي لأ، واحدة عشوائية جدًا، كنت عاملة الaccount بتاعي public ومن ساعتها وأنا حرّمت، وعملِت comment على الpost بتاعي، واحدة ما أعرفهاش كان عندها آراء مختلفة عن
إمم. صح. ما بيسكُتش، ما بيسكُتش. أيوه. <chuckles> و أيوه. آه، أصدّق. أيوه امم. أصلًا، يعني حتى مش واحدة صاحبتكِ! إمم. أصلًا. فبدأتِ تخُشّي تقنعيها ب برأيِك، ففضلتوا بقى 70 comment
هي هي اللي دخلت اتكلّمت الأول، هي اللي دخلت انتقدت أصلًا الب الpost بتاعي والصفحة بتاعتي والaccount بتاعي، وفاتحة من باقة النت بتاعتنا. أنتِ مالِك أنتِ داخلة ترُدّي لي، أنتِ مالِك أصلًا في رأيي؟ فتبدأ إن هي تدخل تعمل لي comment، تدخل تعمل comment وأورّيها الدلائل وما أعرفش إيه، ألاقيها تدخل ت ت تقاوِح برضه، فاللي هو بجد لأ، كان مجهود مش عادي بصراحة.
آه. هي اللي غلطانة. أيوه. <giggles> "بجد، هو أنتِ مالِك فعلًا؟" أيوه. لأ، اللي هو "تعالي لي بقى، والله ل لاقنعِك برأيي غصب عنِّك، والله لا اجيب لِك كل الدلائل، أنتِ حُرّة."
آه. بالضبط. أيوه. <laughs>
<chuckles> لأ، بس أنتِ كده مِيّة، مِيّة يعني أنتِ كده فعلًا بدأتيها من الأول زي كل الناس أو أغلب الناس، لأ، يعني كنتِ بتتناقشي وبتبذلي مجهود خُرافي، بعد كده وصلتِ بقى ل لوجهة نظرِك أكيد، أكيد طبعًا صح. أنا بصراحة انبسطت أوي بالكلام معاكِ، وإن شاء الله نتكلّم تاني، شكرًا ليكِ.
آه. بالضبط. الواحد مش بيتعلّم ببلاش برضه. <chuckles> أنا كمان استمتعت جدًا بجد العفو، لا شكر على واجب.